Mmm. Jadi kan memang, eee, tujuan utama konten aku tuh lebih kayak ke healthy lifestyle ya, eee, hal-hal yang memang sehat gitu. Jadi aku kadang-kadang nge-share-nya selain memang tentang kesehatan pikiran, juga kesehatan badan, kayak misalnya olahraga, gitu kan. Terus juga resep-resep makanan juga yang sehat-sehat, terus kayak, lebih ke kebiasaan-kebiasaan yang bisa ngebantu produktivitas juga gitu ya, jadi memang 4 itu sih yang aku selalu tanamkan di postingan aku, kayak gitu.
Oke. Oh, oke-oke. Eee, berarti sering e sering banget, mmm, bolak-balik seputar kehidupan dan pola hidup sehat gitu ya, Kak? <tsk> Nah, terus aku mau nanya, Kak, untuk konsistensinya, Kakak tuh udah udah nge-post ini itu sejak kapan gitu, Kak? Kalau boleh tahu dan ber udah berapa lama nih durasinya, Kak?
Iya, betul-betul.